أيوه فاهماك طبعًا. أنا حاسّة بيك جدًا، لإن فعلًا الفواتير دي وخصوصًا اللي هي بتبقى يعني آآ شِبه كل فترة معيّنة أو بتبقى مفاجأة يعني كده إنّها بت بتطلع ب ب بمبلغ عالي أوي. يعني هي فاتورة تصليح العربية بتبقى معروف إن هي ص صيانة العربية في أشهُر مثلًا معيّنة أو كل م فترة عند كام كيلو، آآ بتبقى معروف إن هي هتيجي، بس لمّا بتبقى مبلغ كبير أوي، بجد بتخُض و و و ويعني واضح إن أنت فعلًا آآ مخضوض من ال آه. من الموضوع ومفاجئ. إمم. إمم.
آه. والموضوع أصلًا مفاجئ. والموضوع مثلًا مفاجئ، فأنا يعني طبعًا المدبغ ع أصل حتّى لو اتكلّمت مثلًا في تخفيض المبلغ أو أسباب الموضوع، هو هيقِل قد إيه؟ هيقِل حاجات بسيطة. يعني هم يعني مثلًا ي أمّا أمّا ألاقي مثلًا غلط أو أجيب مثلًا آآ، آآ، آآ واسطة بالتخفيض، أقول لهم ياس أقول لهم إن أنا من الفُقرا مثلًا أي حاجة. وأ آه. فطبعًا هيخفّض قد إيه؟ هي مش هيخفّض المبلغ اللي الطبيعي أنا كنت بادفعه. أنا عارف طبعًا إن في تضخُّم وفي يعني آآ، آآ، م مشاكل في عُملة ومش عارف إيه والكلام ده كُلّه. آه، بس طبعًا يعني أنا أحِب الوضوح في الحاجة، يقول لي مثلًا أسعار الحاجة هتبقى كذا. أصل مثلًا صيانة العربية ديّة آآ بقى طبيعي هم وعا معاهم أرقام تليفوني، يقول لي مثلًا الصيانة الدوريّة الشهر اللي جاي مثلًا بتاعتك و و -أو ومثلا آآ آآ تكلفتها هتبقى كذا، تم زيادة ال التكلفة. لكن أروح أتفاجئ بالتكلفة وأ وأبقى أمام الأمر الواقع دي من الحاجات
آآ لأ. إمم. علي الدنيا آه، كُلّها كده. امم. إمم، عندك حق. آه، فعلًا آه. أكيد طبعًا بتضايق. آه، بتضايق جدًا، جدًا وخصوصًا مع ضغط الحياة والمصاريف ال الكتير أوي اللي ما لهاش آخِر و و والأسعار العالية اللي بقت موجودة دلوقتي بجد كُلّها التزامات بتبقى فوق طاقة ال الإنسان يعني وأ يعني أكيد طبعًا يعني أنت الحاجات دي مأثّرة عليك جدًا، جدًا لإنّها بتاخُد من من ميزانيّتك وبتاخُد من يعني من من طاقتك كمان إن أنت تتحمّل بتبقى مش قادر تتحمّل الضغط ده وال والفاتورة الكبيرة آه. الفاتورة الكبيرة دي بتبقى عالية جدًا. طَب يعني هي ال ال الف ال مثلًا الفاتورة أول ما أنت يعني شُفتها مثلًا، آآ، آآ اتأكّدت فعلًا إن هي صح وما فيهاش مثلًا أي غلطة؟ ساعات كده ال ال الشركات دي بتبقى عندها يعني طالما هي مُبالغ فيها أوي كده، ساعات بيبقى في أخطاء كده بتحصل آآ بيبقى م بتبقى مستلزمها إن أنت تكون تراجع. يعني أي حتّة وارِد فيها الغ برضه. أه ما حاولتش إن أنت تراجع عليها مثلًا تشوفها صح مضبوطة والّا لأ؟
يعني بتضايقني فعلًا، الموضوع بيضايقني. جدًا. ت آه. طبعًا.